Samantalang sa movie, isang bagsakan lang. Oo.
Ah isang oras, dalawang oras lang, oo. Tsaka yung isang bagsakan na yun, ayun na yung buong kwento. Kaya mas madali kong naiintindihan kung ano ang mensahe ng pelikula. <clicks tongue> Ah, sa libro kasi yung pagpapalalim ng kwento ay kadalasang matagal, ah
Mm. Di di ba yung isang libro na ano, yung sa libro na ginawang movies, libro yun galing sa ba yung Lord of the Rings, di ba ma mala maano na libro yun na ang ganda ng imahinasyon nila, di ba?
Hmm. Oo, yun. Oo, mahabang movie yun, eh, ay, mahabang libro yun, eh. Pero kung iisipin mo, ang haba rin nung movie, ah, matagal na lumabas yun, di ba? VCD pa yung
Oo, natinong Oo. Oo, pero hanggang ngayon talagang ano pa rin, patok na patok pa rin.
Oo, talagang patok pa din, eh, ano? Pero ayun nga, dim dahil nga malaki din yung mahaba yung kwento ng Lord of the Rings na 'yan.
O yung ima yung imahinasyon nila dun tignan mo yung pagkakagawa ng usok may mga ang ano lang mo
Oh. Oo, ganda. Ang gandang ang gandang halimbawa nung sinabi mo.
Ang pelikulang yun is tatlong ano yun, eh. Pinanood ko lahat yung pelikulang yun, eh. Ang tagal pala nilang ginawa yung pelikulang yun. Uma ila ilang taon din pala nilang ginawa yun.
Oo, tatlong Oo, tattlong pelikula yun na o ano pa yun, eh, yung uso pa dati, di ba, yung umuulit yung palabas sa sinehan. Yung aalis ka na 'pag naabutan mo, ganon pa yun, eh. Nanood din kami nung erpat ko nun dun. Tsaka ang uso nun, VCD.
Oh. Oo. <chuckles> Oo. <laughs> <laughs> Oo.
At sa sa sobrang haba ng pelikula, tatlong CD sa ano, eh, 'no, yung pangalawa? Oo.
Ah, tat tatlong 3 ba o 4 pa nga yata yun, eh, ginawa nilang ano
Oo, 'yong isa oo. Kasi sobrang haba, eh, di na talaga nila mai-summarize, eh, 'no?

Oo. May mga pelikula na naman na sobrang educational. Lalo na yung mga documentary na naba sabi natin kanina 'yung mga beast.
Ayun na nga, hindi rin naman pinapanood ng mga anak ko nga yan eh sa
<laughs> Ah yan, sa totoo lang kasi yung mga documentary hindi talaga ma-enjoy ng mga bata yan kasi boring yan eh, hindi naman hindi siya for entertainment. Parang nagbibigay lang siya ng impormasyon.
Hindi hindi hindi nila ma ano. Oo, nagu anuhan sila. Oo.
'Yung mga documentary. Kaya kung maghahanap ka ng intelektuwal na stimulation ganyan, siguro may mga pelikula na matututo ka pa. Pero kung entertainment lang, kagaya sabi ko, malamang as mat malamang mas madali at mas magaan sa mental space natin, kaysa ang panonood ng pelikula, kumbaga sa pagbabasa ng libro, um siguro kung isa-summarize ko yung mga napag-usapan natin, ah pareho naman silang may benepisyo sa ating pag-unawa at sa mental growth. Pero mas madalas, mas madaling masundan at mas mabilis ang impact ng pelikula. Kaya kung gusto mong magrelax, ah at makapasok agad sa isang mundo ng kuwento, ang pelikula ang mas okey, oo. Ang saya lang kasi manood ng maganda, tapos iba 'yung fulfillment na nararamdaman mo pagkatapos.
Oo. Mm. Mm. Oo. Peli pelikula. Oo. <laughs> Si oo, tama ka diyan, basta si parang maganda naman talaga ma maglibang talaga 'pag papanood ng mga pelikula. Wala namang masama diyan. Libangan talaga. Ah, sige sir, maraming maraming salamat. Okey.
Oo. 'Yun naman ang akin, ayun. Maraming salamat sa mga sinabi mo. Oo. Oo. Tama. Sige. Salamat!

Ah, sa akin, ah, binabalanse ko lang 'yan. Minsan mahilig din na kasi ako mag i basa ng libro. Hindi naman actually libro, mga komiks. Ayan ang gusto ko 'pag nano ano. Tapos manood ng pelikula sa YouTube o Netflix, ganiyan. Pero binabalanse ko lang kasi para hindi ma-boring, alangan na puro panood lang tayo nang panood. Sa iba naman, eh, magbasa rin ng libro. Oh, ikaw, sir, anong ano mo?
Mm. Hmm. Okey. Oo, totoo 'yan. Oo. Ah, okey sige. Para sa 'kin, ah, mas gusto kong manood ng pelikula. Kasi, ah, kumbaga 'yong, ah, ako personally, ah, medyo nabu-bore ako 'pag libro 'yong binabasa ko, eh. Ah, 'di ba 'yong mga kwento, ah, sa pelikula mayro'ng effects, 'yong mga ekso 'yong mga eksena pinapakita agad. Ah, hindi na kailangan mag-imagine, ah, hindi na kailangan mag-imagine kagaya ng 'pag nagbabasa ng libro, eh, 'no. Oo.
Mhm. Oo. Mm. Oo. Oo. <laughs> Oo, 'pag binabasa mo 'yong libro, "Ay, ganito paano kaya ano kayang nangyari? Ano bang paano kayang pag-ano?" 'Yon bang hindi naman hindi naman siya talaga detalyado. Hindi siya detalyado. Gano'n 'yong ano mo?
Oo. Oo, 'yon mismo. Ah, pati 'yong, ano, mga audio, mayro'n na ring visual effects, ah, pati 'yong acting ng mga artista. Lahat 'yan, ah, para sa 'kin nagiging sobrang engaging at nakakabitin. Kaya hindi ko na mati matitiis minsan kung maghapon na lang ako nanonood ng pelikula, eh. Ah, kapag nanonood ako ng pelikula parang parang ako, personally, nakakapasok ako do'n sa mundo nila. Ah, hindi na kailangan maghintay, ah, no need to visualize, ah, mag-imagine nga kagaya ng sabi ko kanina. Hindi na kailangan mag-imagine kasi pinapakita naman na ng pelikula, eh. Ah, minsan minsan din pagka pelikula napaka-immersive ng experience, ah, dahil nga do'n sa tunog, lalo na 'pag sa sine ka nanood, ah, special effects.
Oo. Hmm. Hmm. Oh? Oh, tu Oo. <laughs> Oo. Masarap talagang manood. Oo, 'yong wa oh, Dol Dolphy ba 'yong tawag niyan, Dolphy? <laughs> Masarap masarap talaga mag-ano. <laughs>
Aha, 'yon 'yon mismo, 'yong Dolphy, ah, na sikat na sikat. Surround surround talaga 'yong sound, ah, 'pag tumagal na 'yong pelikula, parang para sa 'kin, magaan na lang 'yong lahat. Walang effort na kinakailangan tulad ng pagbabasa, 'yon naman ang akin.
La La lalo 'yong pinapanuuran mo ng pelikula is around 100 inches na TV? Para ka talagang nasa sinehan, sa sarili mong bahay. <laughs> <sniffs>
Hmm. Oo. 'Yon mismo, na tapos dagdag mo pa 'yong magandang sound system ng ano mo kung nasa bahay ka, 'di ba?
Ano 'yon talagang kagandahan ng panonood ng pelikula. Sa mga mga pelikula, ano bang gusto mong pelikula na ano sa akin kasi ak mahilig ako sa action, eh, pagdating sa mga pelikula.
Ayos talaga 'yon. Hmm.